Oo nga usually nga pag nanonood ka ng mga ganon or na na nadadaan sa feed mo parang after nun sobrang ano, eh, kung kaya niya kaya ko din ganun yung nararamdaman mo, eh, no. So mas lalo kang nagsisikap katulad nung sinabi mo, nakakainspire nga talaga yung makakakita ka ng ganon no na mga istorya. Pero sa ikaw ba sa dami ng mga inspirasyon na ma minsan nakikita mo no, Paano mo sinasala kung alin dun yung parang kukunin mo or itatabi mo at yun namang mga okey, hindi ko nalang papansinin to parang sakin hindi bagay ito? Paano mo siya sinasala?
Mm. Ay, oo naman. Mm. Mm. Mm. Mm, mm. Alam mo yung totoo lang kasi meron talagang mga, <sniffs> ah, parang, ah, mga success story na minsan eh parang mga fantasy na lang di ba? Yun so mm, oo hindi makatotohanan. So yun, yun ang tinatanggal ko yung mga hindi makatotohanan at yung talagang nakikita kong napupulot kong aral dun sa mga istorya na napapanood ko mga success story, yung pagtitiyaga, pagsisipag. Yun yung mga kinukuha ko na para bang naging inspirash ah, parang nagbibigay din sa akin ng inspirasyon. Kasi kung hindi ka naman talaga masipag di ba anong mangyayari sayo di ba, tatamad-tamad ka, so walang mangyayari, oo yung mga mata makatotohanan kasi ganun ganun yun, eh, yung iba naman kumukuha ng inspirasyon dahil, ah, meron silang ginagawang mga art.
<chuckles> Hindi makatotohanan, hmm. Yan. Yung makatotohanan lang, mm. Ayan, mm, so mm.
Di ba, so, ah, yun yung mga ganon, makatotohanan kasi kumukuha sila ng mga ng mga inspirasyon sa mga taong nakakumpleto na ng ganong klaseng uri ng mga likha o kaya musika o kaya yung mga, ah, proyekto, pero yung mga parang bang lilipad ka.
Tama. Mm. <laughs>
Yun, hindi naman hindi naman makatotohan yun, siyempre wala hindi hindi hindi siya hindi siya nakakainspire, fantasy yun fantasy o imagination, yan.
Oo. Hmm. Oo kaya dapat ano sinasala lang din yung kukuhanan mo ng inspirasyon di ba? Baka naman hindi bagay sa sitwasyon mo din ngayon di ba? Yung abot kamay lang at tsaka yung makatotohanan nga. Pero ngayon ba may tao ka bang parang sa tingin mo malaking impluwensya sa paraan mo ng paghanap ng inspirasyon?
Mm. Oo naman. Mm, totoo naman. Mm.